Evet, insanlık hâli yaşanabilir ama bu da sana de ders olup bir dahaki alışverişinde, hani, yapmamaya çalışabilirsin. Eee, peki farz etki aldın ya da o günlerde dışarıda vakit geçirdiniz. Evde yap yemek yapma fırsatın olmadı. Böyle, azar azar bir şeylerden kalmış, bir kabak kalmış, bir havuç kalmış ya da, işte, patatesler, eee, çüçüklemeye başlamış. Eee, onları pratik, böyle, israf etmeden saklama yöntemlerin var mı?
Ha ha. Tabii, dikkat ediyorum. Evet. Hı hı. Evet. Eee, yani, israf etmeden saklama yöntemleri mesela ben buzdolabını çok kullanıyorum. Yani, buzdolabında çok fazla Ben patatesi de buzdolabına koyuyorum ama onunla ilgili de bir şeyler okuyorum mesela. Hani, "Koymayın." Bu da sürekli değişiyor. Eee Ama, evet.
Güzel. Evet. Hı hı. Demin <chuckles> onlar da se insanı şaşırtıyor olabilir. Alışkanlıklarını değiştiriyor olabilir.
Hı hı. Ekmeği de çok, ııı, dışarıda tutmuyorum mesela. Hani, 1-2 gün dışarıda kalıyor ama artan ekmek olursa onu da dolaba koyuyorum çünkü bozulması hızlanıyor bir noktada. E, meyve sebze zaten hep dolapta. İşte, bazen eğer fazla gelmişse buzluğa paketleyip atıyorum. Hani, buzluk da, dondurucu da çok hayat kurtarıcı. Eee, işte, yaptığım yemeklerde de böyle. Diyelim ki arttı, hani, börek yaptım ve çok oldu, eee, ve 2 gün yendi. Yani o kalanı da mutlaka ben buzluğa koyarım. Hani, sonra başka bir zamana çıkarırım ısıtırız, eee, bir şekilde taze taze yenir. Hani, bozulmasını izlemek istemiyorum. <chuckles>
Hıı. Güzel. Hı hı. Evet. Çok güzel. Hı hı. Olabilir. Değil mi? Çok iyi. Eee, peki, böyle, birbirine karıştırıp hazırladığın tarifler var mı? Mesela türlü Türkiye'de türlü <chuckles> yemeği belki böyle zor durumları kurtarmak için ortaya çıkmış bir yemektir. I hı. Hıı. Ne yaparsın benzer olarak?
Evet. Hı hı. Evet. A, ben çok severim mesela türlüyü. Eee, işte, orada patates, patlıcan Evet, işte, patates, patlıcan, biraz et, eee, işte, domates, eee, biber, hani, ne sebze varsa evde, gerçekten onları küçük küçük doğrayıp, eee, hani çok güzel, böyle, kısık ateşte pişirerek, hani özleştirerek, eee, güzel bir türlü yemeği yaparım. Eee, çok da severim.
Evet. Hı hı. Güzel. Eee, he, bunları ev halkının ayış alışık olmadığı yemekler çıkar mı bazen ortaya?